Đúng rồi. Mình mình theo như mình được nghe mẹ kể lại thì cái thời điểm đó thì bố mẹ cũng đã khá là đầu tư cho mình về cái khoản ăn mặc.
Ừm. <laughs> À, ô kê, tức là, ờ, nhiều người thì cứ kêu là, à, khi mà lớn lên rồi hoặc là thanh niên các thứ rồi á, thì là không có thích cái gu thời trang của ba mẹ đâu nha. Bởi vì là sẽ thường thấy là già này, hay là nó bị cổ lỗ sĩ này. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp của bạn là bố mẹ cũng đã đầu tư rất là nhiều cho cái khoản ăn mặc rồi. Có nghĩa rằng là đồ không phải là đồ bị, kiểu, bình thường đâu nha, mà cũng là đồ nó, gọi là, cũng diêm dúa, cũng công chúa các thứ đấy chứ. Vậy thì, ờ, bạn nghĩ sao về cái gu thời trang của ba mẹ bạn?
Thời điểm đấy. Ừm. À, để mà nói thì tợi thời điểm hiện tại thì bố mình là một người rất là giản dị, và quần áo của bố mình có thể mặc vài năm, kể cả là nó sờn, nó có bạc màu thì bố mình vẫn xài, không cần thay. Nhưng mẹ nhưng mẹ mình thì ngược lại hoàn toàn, tức là khi mà có mẫu mã, hoặc là có những cái gì mà mẹ mình cảm thấy là thích thì mẹ mình đều sẽ mua về.
Ờ, không cần thay luôn. Ừm, không cần đổi mới. Ừm. Ồ. Ồ.
Và mình nghĩ là mình được thừa hưởng một phần là do tính cách, và cái, ơ, ừm, s s sự phóng khoáng của mẹ mình khi mà trong cái việc mua sắm và ch sắm đồ quần áo. <chuckles>
<laughs> <laughs> Tức là, ờ, mẹ bạn thì cũng là một người, nó, gọi là gì nhỉ, cũng rất là thời trang đấy chứ, đúng hông? Fashionista, đúng hông ta? Ờ, bởi vì là luôn luôn là xăm soi hoặc là tia những cái mẫu mới, gọi là, mang về. Thế thì chắc hẳn là tuổi thơ của bạn là cũng phải được có rất là nhiều quần áo chứ, đúng không nhỉ? Bởi vì mẹ cũng chăm sắm đồ lắm mà.
Ừm, à. Tại vì là ở trong cái thời điểm đó thì nhà của mình là họ hàng, cô, dì, chú, bác có mình là con gái thôi. Và mọi người thì đều là có con trai, thế nên là cái thời điểm đó thì mình khá là được, ừm, bố mẹ và ông bà chiều chuộng về, ờ, khoản sắm sửa quần áo, hay là, ờ, phụ kiện mấy cái bím tóc đấy. Mình mình còn một cái bức hình ngày xưa thì là mình cũng nhìn thấy là hồi đó mình cũng thài thắt bím các thứ nhìn cũng rất là xinh. <chuckles>
Ồ, thế là chắc cũng phải được cưng chiều lắm á? Ừm. <laughs> Ờ, cái cái gu thời trang cho trẻ con chắc chắn là lúc nào cũng phải là, ờ, thắt bím tóc, gọi là, nhẹ nhàng, không thì sẽ là kiểu buộc tóc hai bên, đúng không ta? Không à, xong rồi là bắt đầu đi kèm với cả những cái, ơ, nó gọi là gì, váy viếc, váy vóc các thứ dành cho con gái. Ừm, ờ, vậy thì, ờ, bây giờ nha, nếu mà so sánh cái đồ mà hồi nhỏ bạn mặc này so với cả cái đồ bây giờ ấy, thì bạn thấy, ơ, ờ, nó như thế nào? Nó xét, ơ, xét ví dụ so sánh về độ tiện lợi đi chẳng hạn, hay là cái, a, mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống đi chẳng hạn?